إمم إمم. صحيح يعني ن ندمتِ طبعًا إنِّك اللي أنتِ حملتِ PUBG أصلًا وإن الو الوقت ض ضاع عليكِ وبتاع. طَب عملتِ إيه مسحتيها والّا عملتِ إيه؟
آآ مش عايزة اقول لك إن أنا مسحتها فترة ورجعت لها تاني، <laughs> رجعت لها تاني فعلًا، وبقيت اسهر عليها بقى بالليالي والأيام بس ف بصراحة فت يعني حاليًا آآ مؤخرًا كان جالي كده د زي ضغط نفسي منها فبقت أعصابي تعبانة على طول، وبييجي لي رعشة في إيدي من التوتر اللي كنت باعاني منُّه في ال في اللعبة
زي اللي برضه. يا نهار أبيض! لا الموضوع وصل معاكِ لحد كده كمان! امم.
آآ وأكتر بجد يعني أنا كنت باسيب اللي ورايا واللي قدامي بقى ولأ، وكنت واخدة rank رقم 2 على المحافظة بتاعتي، فأنا كنت عايزة اطلع رقم 1 كمان. ما كنّاش بنستفيد أي حاجة حرفيًا الموضوع كان تضييع وقت بَحت يعني.
إمم صحيح. طَب ل لو أنتِ بقى عايزة تعملي تطبيق مثلًا، آآ تفكّري ممكن يكون فكرته إيه التطبيق ده؟
والله تصدق ما جاش في بالي ال السؤال ده، بس يعني ممكن مثلًا مثلًا تطبيق أنا مش عارفة هو موجود والّا لأ، بس ممكن نعمل تطبيق اللي هو يساعدك تطبخ الطبخة. يعني مثلًا تقول له أنا عندي النهارده في التلاجة مثلًا مكرونة و وصلصة فيقول لك اعمل مكرونة بالصلصة مثلًا، آآ عندي النهارده بيض ومش عارف إيه، فيقول لك اطبخ كذا، يقترح لك الطبخة. أنا حاسة إن ده بصراحة هيوفّر علينا وقت كتير جدًا.
إمم. إمم. والله فكرة جميلة. إمم. إمم. آه، <chuckles> ط طب أنتِ ب بتستخدمي التطبيقات عشان تتسلي أكتر، والّا عشان التعليم والّا الشغل والّا إيه؟
والله هو وقت ما كنت في الجامعة كنت طبعًا باحتاج إن أنا أ فعلًا أستخدم الحاجات دي، يعني حتى وأنا في المدرسة كمان كنّا بنحتاج google مثلًا عشان ن ن نترجم عليه، آآ، عشان ن نشوف نُطق كلمات معيّنة مثلًا إحنا مش قادرين نعرفها عليه، آآ، لمّا كبرت شوية في الجامعة كنت باقول لك في شوية application كده والله، يعني حتى إحنا لينا في نقابة الأسنان لينا application بس بصراحة أنا ماسحاه مش مهتمة بيه. <laughs>
إمم. صحيح. إمم. آه. آه فعلًا التطبيقات بتاعة الحاجات دِيّة آه ماشي كمّلي.
وب يعني بعد كده لمّا كبرت شوية إمم. لمّا كبرت شوية يعني حاليًا آآ باحس لأ، يعني هو أهَم تطبيق عندي زي ما قُلت لك هو موضوع الinstapay وvodafon cash والحاجات دي، لإن حاليًا كل حاجة حو حوالينا حرفيًا بقت دفع إلكتروني وما ما ب بقاش حد يشيل فلوس كاش، أنا شخصيًا بقيت انزل بالموبايل ومفتاح عربيتي بس.
إمم. إمم.

بصراحة أنا عايزة أقول لك إن ماما وبابا كان بتفرِق معاهم حِتّة الخصوصية دي، لدرجة إن هُم استحالة يطلّعوا الفيزا س بتاعتهم مثلًا في وهُم بيشتروا حاجة، لغاية النهارده، متخيّل؟ آآ كلّ حاجة دفْع كاش حتى يرُوحوا مثلًا سوبر ماركت يلاقوا المبلَغ كبير، ممكن، ممكن يحوّلوا إنستا باي، لكن ما يطلّعوش الفيزا أبدًا لأن هي في ضَهر الفيزا المفروض في أرقام سريّة ما حدّش يشوفها، فاستحالة يطلّع
إمم. آه <chuckles> آه. فعلًا. اهم. صحيح الناس الكبيرة بتخاف جدًا. آه.
دي حقيقة، فهُم يعني لغاية النهارده هُم كده بصراحة، فيعني أنا أنا باحاول أحرَّص، باحاول ما أدخّلش مثلًا الفيزا بتاعتي غير على حاجات أنا عارفة إن هي مضمونة، مثلًا أبلكيشن طلبات ياه! إحنا نسينا نتكلّم عن أبلكيشن طلبات ده أهم application في حياتي <laughs> ده هو اللي مأكّلنا، هو اللي مشرّبنا أبليكيشن طلبات ده <laughs>
امم. آه ما هو آه امم. آه. لا، حلو طَب كلميني عنه، إمم.
فبصراحة والله يعني أنا بابقى قاعدة زهقانة كده تلاقيني فجأة أي حاجة، أنا من يومين والله بجد طلبْت لِب من على أبلكيشن طلبات، بصراحة يعني، إ إحنا آه، يعني أنا بصراحة ن أهدَرت حقّه جدًا ال ال ال الكلام المرَّة دي معاك خ أهدَرت جدًا حق أبلكيشن طلبات، لأن هو بصراحة بيخدِمني في حاجات كتير، مطعم، أ أكْل، حتى طلبات ده حط حطوا عليه ال ال ال bre breadfast and break ده والّا كان اسمه إيه مش فاكرة، اللي هو بتاع الفينو يعني، مش فاكرة اسمه بصراحة. أيوه هو ده breadfast ده، ب بيجيب فينو لغاية البيت، فأنا مش محتاجة أصلًا أنزِل من بيتنا، وبيجيب لك الدوا وبيجيب لك كلّ حاجة، لأ أنا نسيت أتكلّم عنه ده والله، بصراحة أبلكيشن عبقري.
<laughs> آه، للدرجة دي! آه. إمم. آه. امم. إمم. إمم. آه Bread Breadfast آه، آه، ك آه امم. آه صح. صحيح والله، طيب أ الناس اللي هي اللي هي بتخاف بتخاف من التطبيقات ت ت في الأخير كده يعني، تنصحيهم بإيه اللي بتخاف زي الناس الكبيرة كده زي ما قُلنا، آآ تقنِعيهم إزاي؟ امم.
بُصّ، هو في الأول وفي الآخِر في الأول وفي الآخِر حرّص ولا تخوّن، يعني ما تحطّش أي أرقام ليك، ما تحطّش أي حاجة خاصة بالفيزا ولا أي معلومات شخصية ليك على أي حاجة، إلا لو أنت ضامنها، وحتى لو أنت ضامنها استخدِم الكاش أفضَل دايمًا، يعني خصوصًا الحاجة اللي هي أنت مش ماسكها بإيدك، حاجة لسه هتيجي لك على البيت، لأ بلاش طبعًا تستخدِم ت تدفع أي حاجة ولا تحُط أي بيانات شخصية، لكن لو استلمت الحاجة بإيدك ممكن وقتها تبقى تحوّل لو أنت عاوز أو وطبعًا اتأكّد من اسم اللي هتحوّل له والحاجات دي كلّها، دي أساسيات يعني.
إمم. امم. صحيح. امم. امم. تمام، تمام. أنا أنا استمتعت جدًا بالحوار معاكِ.